Ouais, c'est généralement, c'est c'est après manger, hein. C'est après manger, heu, après manger, heu, au repas de midi, ouais.
Ouais, d'accord. Oui, parce que tu as peut-être un coup de barre, aussi. Déjà, tu as ta semaine et puis heu, qui est faite. Et puis, heu, bah, c'est vrai que souvent après le le repas, heu, bah, voilà, on a on a un coup de barre plus ou moins, heu, fort, mais bon, heu
C'est ça. C c'est ça. Mmh. Bah, ça ça m'assomme, heu, complètement. Autant te autant te le dire, hein, vrai vrai vraiment, ça me met un coup de un coup de massue et heu mmh, c c'est ça, c'est ça. Et hem, du coup, voilà, je j'essaye parfois, heu, de prendre un peu sur moi et de me dire: «Mais c'est pas je peux pas non plus, heu heu, hem, me couper de cette vie, heu, familiale, heu heu, au au au voilà, en permanence, enfin, chaque week-end, chaque chaque s chaque fin de de semaine.» Donc j'essaie de prendre sur moi et de faire des efforts. Hem, mais heu, beh, c'est moi qui qui qui souffre, au final- enfin, c'est moi qui souffre- c'est-à-dire que c'est dur, c'est je suis très fatigué, heu heu, les les paupières lourdes, la nuque longue et j'apprécie, heu, j'apprécie pas ce que je fais, du coup. J'apprécie pas, j'app j'a j'apprécie pas, hem, ma sortie, au final. Heu, donc heu, bah, je suis un peu pris, heu, dans c dans ce cercle vicieux où j'ai absolument besoin de ma sieste, heu, maintenant, pour, heu, pour on va dire, hem, encaisser ma journée de manière positive, quoi.
D'accord. Ouais, mais tu es fatigué aussi par ta semaine, c'est ça, aussi, le le problème. Aha. Oui. Mmh mh. Oui. Oui. Oui, oui. Bien sûr. Mmh mh, ouais. Oui. Oui, oui, oui, oui. Oui je vois très bien ce que ce que tu veux dire et ce que tu ressens. En fait, oui, heu, tu t'en veux de, bah, de dormir parce que pa pendant ce temps-là, tu n'es pas présent pour, heu, pour ta compagne et et ton fils. Mais en même temps, heu, tu dors pas tout l'après-midi?
C'est ça, exactement. Bah heu, tu m'avais posé la question, je suis pas sûr de t'avoir répondu. Je dirais que les siestes durent, heu heu, environ 2 heures.
Non, effectivement. En environ 2 heures, d'accord, OK. Donc en fait, tu fais une sieste tout de suite après le repas et puis bon, heu, voilà, tu tu vas dormir heu, tu vas dormir 2 heures. Donc heu, bah, si tu dors 2 heures, bon l l'après-di midi n'est pas heu, n'est pas complètement passé quand tu te réveilles? Mmh.
Ouais. Mmh. O Oui, voilà. Oui, totalement, c'est vrai, c'est vrai que l'après-midi n'est pas n'est pas totalement passé, mais je reste quand même un peu en décalage avec heu, avec ma compagne et mon fils qui eux, heu, sont en pleine forme. Et heu oui.
Oui. Ouais. Mmh mh. Ouais, voilà, sont en pleine forme. Et puis, ont peut-être envie de bah, voilà, d'aller faire un tour, heu, d'aller se se promener, d'aller dans un endroit avec toi. Ouais, ouais, bah, je je comprends très bien ta culpabilité, mais heu, mmh, en même temps, j'ai envie de te demander, est-ce que, heu, ta ta compagne et ton fils, heu, comprennent le fait que, bah, tu aies besoin, heu, de ces heu, de ces siestes le week-end? Heu, parce que, bah, justement, tu es complètement crevé de de ta semaine et que, heu, bah, si tu n'as pas ce ces siestes réparatrices, heu, bah, tu n'es pas en forme, quelque part, et heu, bah, tu tu tu n'as pas forcément envie de de faire des choses avec eux parce que, bah, justement, tu tu es fatigué.
Voilà. Exactement. Les boutiques ou heu voilà. Mmh. Oui. Oui.